Kalau menurut aku kolaborasi sih, Kak. Pemerintah kan, eee, punya apa ya, punya fasilitas dan juga kewenangan untuk bareng-bareng nih, membikin suatu teknologi biar banjirnya ini, eee, berkuranglah paling nggak, atau bahkan surut. Nah, sedangkan si masyarakatnya ini, kalau pemerintahnya udah bikin usaha A, B, C, D, atau meluangkan uang yang banyak untuk, eee, menanggulangi banjir ini, ya harus sadar diri juga untuk, eee, ikut merawat kan. Kayak merawat apa yang udah diusahakan sama pemerintah ini, terus juga menanggulangi agar kebanjiran itu gak terulang lagi. Jadi, menurutku dari masyarakatnya tuh penting banget sih, paling gak, kebisa kebiasaan kecil Kak, seperti buang sampah pada tempatnya, itu penting banget sih. Hmm, jadi masing-masing ya.
Mhm. Mhm. Mhm. Eh. Mmm. Hmm. Mhm. Mhm, contoh? Oh, iya, eee, setuju. Hmm. Jadi, itu banjir itu juga bukan bencana yang semata-mata datang sih, bukan ya Kak, berarti ya. Bisa dibilang, banjir itu bisa dibuat oleh kelakuan dari manusia sendiri kan, entah itu nggak membuang sampah pada tempatnya, entah itu ketika sungai kotor, sudah dibersihkan, tapi
Kalau menurutku itu sih. Menurutku ya. Mmm, iya.
seharusnya kita merawat kayak, udah, kalau ada sungai kotor ya dibersihin, ya udah kita jangan tambahin kotor, gitu kan. Tapi, ya kebanyakan manusia mungkin ini ya, susah.
Mhm. Iya, bener banget, mungkin hmm, hujan deras tuh nggak bisa kita kontrol, si hujan derasnya. Tapi apa yang udah turun ke tanah, mungkin masih bisa kita kontrol nih dengan kebiasaan kita, itu sih.
Hmm, setuju banget sih. Heeh. Oh, betu

Bener-bener apa namanya, bener-bener dalam itu banjirnya berarti.
Iya. Mhm, tinggi banget. Tapi gak tau kenapa ya, listrik di lantai 3 itu kok tetap aman aja gitu, nggak untungnya gak mati, <swallows> nggak dimatikan. Tapi ada sih, eee saat-saat dimatikan tuh listriknya, beberapa jam, sampai, eee, si hujannya tuh surut. Nah, untung sebelum dimatikan aku udah nge-charge, nge-charge HP, nge-charge laptop, dan yang aku perlukan nih untuk bertahan hidup, si listrik-listrik ini. Dan untungnya hari Jumat kemarin, aku udah persiapan makanan itu loh Kak, karena gak mungkin banget pertama, gak mungkin banget aku keluar, kedua mau pesan lewat online pun kayak, siapa yang mau, gitu. <chuckles> Gak mungkin juga, hmm, itu sih untung banget.
Aman? Oh. Mmm. Mhm. Oh. <laughs> Jadi udah aman ya? Mhm. Nggak mungkin juga. <laughs> Bener, tapi, ketika Kakak kebanjiran di kos itu, eee ada gak, peran-peran dari kayak apa, RT setempat atau mungkin masyarakat sekitar gitu, ketika Kakak, tahu ada Kakak di kos masih kebanjiran gitu, mereka ada kayak inisiatif, "Ayo Kak, mengungsi," gitu, atau gimana gitu gak Kak?
Hmm. Iya, nah, itu sih. Itu anehnya sih. Maksudnya, aku kan bangun jam 8.00 ya, itu aku nge ngerasa ada yang gedor-gedor pintu untuk membangunkan bahwa menginformasikan itu banjir, atau atau aku terlalu lelap tidurnya, aku juga kurang tahu nih, dua dua hal ini. Tapi itu, sampai aku bangun pun, aku sampai aku bangun pun nggak ada informasi. Cuman aku waktu aku bangun dan aku turun ya, aku sempat turun kan, melihat ke bawah, tanya ke penjaga kosku. Penjaga kosku dengan santai bilang, "Iya Mbak, banjir." Hah, udah, gitu aja? Ternyata, karena kan aku baru-baru di situ Kak, eee, termasuk anak barulah, sebulan, 2 bulan. Ternyata banjir itu kayak keseharian gitu loh Kak, di situ kayak rutin, aku tuh baru tahu.
Mmm. Oh. Mmm, 2 hal yang nggak tahu ya. Mhm. <laughs> Betul. Mmm. Oh, kayaknya udah udah hal yang lumrah dan biasa mungkin ya, banjir di daerah situ gitu ya.
Iya, makanya aku agak curiga di awal, waktu aku dapet kosan itu, dengan fasilitas itu, kok kayak lebih murah ya. Tapi, ya udahlah, gak papa gitu. Ternyata, faktor banjir itu Kak.
Mhm.

Kalau banjirnya sih e paling cuman apa namanya, semata kaki tapi lebih atas lagi, mungkin setengah betis ya? Setengah betis deh, setengah betis. Cuman it yang bikin panik, sebetulnya lebih ke atapnya itu, karena atapnya itu bikin banjirnya lebih gede kan, karena air langsung ke dari atas gitu loh. <chuckles>
Oh ya. Ya lumayan sih ya berarti ya? Air bener-bener masuk. <laughs> Iya, bener-bener masuk ya berarti ya airnya ya?
Iya, itu banjir pertama yang aku rasain. Itu sih yang bikin pengalaman yang enggak bikin aku lupa adalah, aku dapet bantuan gitu loh Kak, dari kayak apa sih yang namanya, eee yang tim bantuan gitu loh, yang dari kabupaten gitu, tiba-tiba dateng.
Oh. Oh kayak ini, kayak tim bantuan dari kayak suatu ormas gitu ya?
I bener, ini bukan dari ormas sih lebih ke pemerintah, iya lebih ke dinas sosial gitu ya? Kayak menurutku e bencanaku tuh nggak separah itu, cuman aku didatangin sama pemerintah tuh kayaknya, hah? Oh separah itu ya? <chuckles> Dikasih baju, dikasih handuk, dikasih peralatan makanan, padahal kayak, ya udah sore-sore nya warga kan udah membetulkan si atap nya bareng-bareng kan, dan udah bener sih sebenernya. Itu sih pengalamanku di rumah, kenapa?
Atau Dinsos kayak git iya, nah. Mhm. <chuckles> Nah ternyata parah gitu ya. Mhm. <laughs> Mhm. Dan itu udah aman tuh harusnya ya? Udah aman ya berarti ya? Ketika atap atapnya di benerin, udah aman dong ya?
Udah aman sih sebetulnya. Aman aman aman, untungnya aman karena kerjasama bareng-bareng itu sih, itu satu pengalamanku. Mungkin aku ada satu lagi nih Kak pengalaman yang menarik juga, banjir di kosan, nah ini lebih, lebih wow lagi.
Hmm. Apa tuh? O berarti ini gak sama keluarga ya?
Enggak, bener-bener aku sendiri, aku kosan aku tuh di lantai tiga. Kosanku di lantai tiga, nah memang seberang kosanku itu ada sungai Kak, sungai besar gitu. Aku sendiri kerja waktu hari libur, nah entah kenapa, eee, waktu hari Jumatnya itu aku udah ngerasa kayaknya aku harus sedia mie deh, harus e sedia jajan gitu-gitu, gak tau kenapa, buat weekend aja karena males keluar. Ternyata pagi pag e malamnya memang hujan, enak banget kan udah capek, Jumat, ujan, enaknya tidur lagi tuh. Pagi-pagi tiba-tiba dong kayak ada, aku buka jendela ternyata di depan kamarku, di depan balkon kamarku, udah ada perahu karet. <laughs>
M gimana tuh? Itu gimana tuh ceritanya? Mhm. Heeh. Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm. Perahu karet? Bener berart i berarti itu banjirnya udah tinggi dong gak?

Apa namanya, e di tempat yang Kakak yang di kos itu yang kebanjiran itu, ya udah masyarakatnya berarti, ya udah skip biasa-biasa aja gitu, Kak, kayak, yang kayak di rumah Kakak nih. Kalau yang di rumah Kakak tadi kan, eee, sampai warganya, ayo kita <chuckles> ke ke rumah, ke rumahnya Kakak gitu kan. Gotong royong benerin atap, atau kayak ada di yang dari Dinsos ngasih bantuan, suruh ngungsi dulu ke rumah tetangga, berarti beda banget ya, eee, dari segi ininya, dari segi apa, sosial masyarakatnya gitu dan beda banget ya penanganannya Kak?
Mhm. Biasa aja Kak. Iya, beda banget. <chuckles> Iya, mhm. Penanganannya ya? Iya Beda banget sih Kak, pertama, memang dari, eee, jenis apa ya, eee, kompleknya gitu. Maksudnya kalau rumah aku kan mungkin pedesaan ya, masih guyub gitu. Nah, ini tuh kayak komplek masing-masing gitu loh Kak, kayak, eee, individu masing-masing, gitu pertama. Kedua aku lihat sih ya, waktu pertama di balkon itu kan aku kaget tuh yang pas ada, eee, perahu itu. Nah, tapi anak-anak di sekitarnya tuh, ya udah main air aja, kayak berenang gitu Kak, jadi, kayak udah biasa aja bagi mereka gitu, gak ada panik-paniknya. <chuckles> Itu sih yang aku lihat, hah, watum nggak ada bantuan juga Kak, waktu itu. Aku cuman lihat, ya ada tim SAR bolak-balik ada tim SAR bolak-balik menyelamatkan orang, mungkin lebih ke lansia atau orang yang lagi sakit gitu kan, diungsikan. Tapi untuk yang sehat-sehat aja, atau kayak aku yang terjebak di situ, ya udah, mereka lewatin aja gitu, selama kami nggak kelaparan, mereka lewatin aja sih. <chuckles>
Oh. Mhm. Hmm. Oh. Hmm. <chuckles> Heeh. Kayak kayak udah bersahabat ya sama kebanjiran kali ya. Oh, gak ada bantuan sama sekali? Mmm. Hmm. Mmm. Oh, tapi tapi setelah kejadian itu Kak, ke apa namanya, Kakak mikir gak sih, kayak, ini nih karena mungkin karena masyarakatnya kayak misalkan buang sampah sembarangan, atau karena mungkin, eee, resapannya gak ada, kayak gitu, Kakak sempet kepikiran kayak gitu gak Kak?
Mhm. Iya. Aku kepikiran sih, kalau misalnya yang di kos ya, kalau yang di rumah kan itu didukung sama yang atapnya, eee, terbang itu kan. <chuckles> Kalau yang di kosan aku, itu kepikiran banget, karena ya, tadi aku bilang kan, seberang kosan aku tuh ada sungai. Nah, itu sungainya emang kotor gitu lho Kak, aku lihat kayak banyak sampah, kayaknya itu juga pengaruh banget deh dari resapannya mungkin ya. Ada yang ketutup atau misalnya enggak, eee, dibangun dengan mungkin dibangunnya udah dengan baik, tapi perawatan dari masyarakatnya juga kurang nih. Nah, mungkin itu jadi penyebab banjirnya juga ya, dan itu kan sesuatu yang rutin ya. Jadi, masa sih nggak ada perbaikan selama ini? Kayaknya mungkin tetep ada perbaikan, cuman, ya perawatan dari perbaikan itu, dari masyarakatnya sendiri, kesadaran buat nggak buang sampah di sungai, itu kayaknya masih kurang deh di lingkungan itu, kalau menurutku sih itu ya.
Yang di kosan ya? Hmm. <laughs> Mmm. Mhm. Oh. Oh. Hmm. Oh. Mhm. Oh.